Alors tu vois, heu, j'ai toujours eu un petit problème au niveau de mon dos, on va dire quand j'étais plus jeune, mais je m'en étais jamais vraiment rendu compte, finalement, hem, et heu, en fait, c'est venu vraiment avec un peu, heu, tu vois? Un peu avec le temps où de plus en plus, tu vois, je commençais à avoir mal au dos et tout, et vraiment, ça commençait à être, heu, vachement fatigant, heu, au final, et heu, en fait, du coup, j'ai été, heu, voir un un radiologue. Enfin, j'ai été voir mon médecin qui ma prescrit, heu, en gros une ordonnance pour aller passer, heu, chez un radiologue. Tu sais, pour voir un petit peu, heu, tout mon corps, comment il est, et cetera, enfin bref, tout ça, et heu, j'ai pu faire une radio et en fait, mmh, le le médecin, enfin du coup, m'a m'a dit: «Vous savez que vous avez une double scoliose?» Moi je pensais que j'ai juste une scoliose de normale tu vois? Enfin c'est-à-dire, un petit angle à 30° où ça me faisait mal en soit enfin 15° pardon, pas
Moui. OK. Mmh mh. Ouais. Waouh. D'accord. Ouais. Tu le savais, heu, ça tu le savais déjà depuis un moment que tu avais une, heu, une 1re scoliose, on va dire?
Ouais, tu vois j je on je voyais quand même une certaine courbure tu vois? Ma colonne était pas normalement droite donc je me suis dit: «Bon il y a un truc» tu vois? Mais je pensais pas que ce serait à ce point, heu, grave, tu vois? Parce qu'en fait sur ce n ça ne se voit pas, enfin tu vois, physiquement, je le vois un petit peu moi, parce que bah, voilà, tu vois? Genre je me vois dans la glace et cetera. Je fais super attention à tous les détails, donc normal, tu vois, mais quelqu'un qui me regarde de dos, il va pas forcément le voir, tu vois? Et heu, en fait, heu, ouais, genre quand j'ai regardé, et cetera, tout ça, heu, la courbure, elle est de 37 % je crois, et 39 un truc du genre, donc c'est enfin les 2 tu vois, les 2 courbures, au final, on va dire que ça s'équilibre parce que, bah, du coup tu vois, il y en a une vers le bas, une vers le haut, donc au final, heu, en gros, c'est pas grave. Enfin, en toi, ça se voit pas, tu vois, j'ai pas j'ai pas l'air de en tout cas avoir une scoliose, enfin double du coup, mais heu bah, ça fait quand même mal, tu vois, <chuckles> et genre le fait de le découvrir que maintenant je me dis: «Waouh» en fait, heu, quand j'étais plus jeune, on aurait peut-être pu, heu, mettre des choses en place, pour éviter que je l'ai. Là c'est c'est fini quoi, à part se faire opérer et la remettre bien en place la colonne, là sinon c'est fini.
Ouais. OK. OK. Mmh mh. Ouais. Ouh la la, oui. C'est assez important, ouais, ouais. OK. Ah oui. Ouais. OK. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. OK, d'accord. Alors, quel est, heu, enfin déjà comment tu as pris cette nouvelle toi?
J'ai un peu mal vécu pour être honnête parce que, bah, pour moi, tu vois, genre, heu, c'était comme une maladie quelque part, qu'on te diagnostique une maladie, heu, tu vas devoir vivre avec et cetera et honnêtement, ouais franchement je l'ai vraiment mal vécu pour le coup. Je me souviens pas, heu, en avoir pleuré, mais tu sais j'avais vraiment les larmes aux yeux. Alors pas sur le moment, parce que tu vois, sur le moment tu es un peu dans un peu dans un état de choc, mais quand j'en ai parlé, heu, du coup avec ma famille, avec mon copain, je t'avoue que ouais, j'avais un peu les larmes aux yeux. Parce que je me suis dit, bah en fait, heu, voilà quoi, genre, heu, c'est handicapant quelque part, tu vois? D'avoir, heu, une double scoliose, ça fait mal et tout, et heu, donc on m'a prescrit d'aller faire du kiné, donc j'ai je me suis mis à faire du kiné
Mouais. Mmh. D'accord. Ouais. Mmh, bien sûr. Ouais. D'accord. OK. Est-ce
et en vrai, ça fait super bien, enfin ça faisait du
Ouais, tu ouais, c'était tu as tu vois une amélioration?
Clairement. Alors, je sais pas s'il y a une amélioration, mais en tout cas, j'ai moins mal dans le dos par rapport à avant.
OK OK, bon ça c'est déjà une bonne chose, déjà de plus avoir, heu, de douleur à gérer c'est déjà une bonne chose, ouais. Est-ce qu
Ouais. C'est ça, tu vois, et j'en ai encore un peu, tu vois! Mais c'est beaucoup moins, par rapport à avant quoi.
Oui. OK, OK, OK. Est-ce que tu vas, heu, peut-être adapter tes activités, heu, professionnelles ou sportives par rapport à cette annonce?
Alors justement, à à l'activité, heu, professionnelle, c'est là où j'ai du mal, c'est-à-dire que, heu, bah en fait de base, je n'arrive pas à trouver un travail, tu vois? Moi, je suis RH et donc je devrais travailler dans un bureau, et cetera, mais j'arrive pas du tout à trouver un travail et heu, personne ne veut de moi en fait <chuckles> dans son entreprise, j'ai l'impression. Alors que bah, tu vois, j'ai un master, et cetera, j'ai fait, heu, 3 ans en alternance, enfin tu vois? Genre, heu, j'ai quand même travaillé, et cetera. Je sais ce que je fais c'est ça voilà pour un a une sortie d'alternance franchement, ouais c'est béton, tu vois? J'ai même été manager donc en vrai voilà, tu vois, je pense que j'aurais pu être pris mais je sais pas pourquoi en fait, heu, juste les entreprises voulaient pas de moi et j'ai pas compris pourquoi, et du coup aujourd'hui, ça fait 1 an et 1 mois.
D'accord, oui. Mmh mh. OK. Ouais, tu as un tu as un CV béton, ouais. Ah OK. D'accord. Est-ce que c'est lié, heu, ouais, est-ce que c'est lié avec, heu, cette maladie ou ça n'a aucun rapport?
Pas vraiment puisque j'ai diagnostiqué pendant que j'étais encore au chômage, donc en du coup, vraiment, vrai personne pouvait savoir, même moi, je savais pas tu vois? Heu, c'est pour ça.
D'accord OK, OK. Ouais. OK beh, ouais, OK donc ça n'a rien à voir, heu, je veux dire c'est pas des gens qui refusent, heu, parce que tu as potentiellement, heu heu, alors pas un handicap reconnu, mais heu, mais peut-être, tu vois? Ils peuvent se dire: «Oh la, la, lui il va être arrêté» ou heu
Ouais, heu, non en vrai ça va, ça n'a rien à voir puisque je pense même pas qu'ils le remarqueraient, heu, si je le disais pas, donc en vrai, voilà, hem, mais surtout ce que je veux dire c'est que je me suis mis à faire du badminton tu vois, et en vrai le badminton ça demande beaucoup d'étirements tu vois? Quand tu dois sauter et cetera, et genre ça, c'est un truc de ouf mais heu heu, j'adore. Tu vois genre mettre des des smashs et cetera tu vois, donc je sais que ça me fait vraiment du bien, tu vois, de de sauter haut pour aller, heu, frapper la balle. Enfin le pas la balle mais le volant pour le coup, heu, et c'est vrai que, voilà, je pense que ça, au moins tu vois, c'est une activité sportive qui est complètement adaptée à mon problème de santé. Parce que bah, au moins en fait tu vois, je je m'étire le dos et cetera, donc heu heu, ça fait du bien à la colonne vertébrale.
Ça n'a rien à voir, ouais. D'acc oui, oui d OK Mmh mh. Ouais. OK ouais. Ouais je vois, ouais. Mmh mh. Ouais. OK, non, bah ça c'est bien déjà si tu as trouvé une activité, heu, qui te permet déjà bah de te faire plaisir, heu, et puis ensuite bah effectivement d'étirer ton dos et heu, et peut-être aussi ben quelque part de te faire du bien, heu, d'un point de vue, heu, médical. Heu, eh ben, c'est c'est déjà une super chose, ça c'est génial! Ouais. Ça c'est
Ouais. Complètement. Et du coup je cherchais un peu, tu vois, heu, un petit conseil, je sais pas si tu connais un peu les sports qui existent et cetera, mais qui pourraient, heu, me faire du bien également par rapport à ce problème là de santé, tu vois? Je me dis: «Voilà, heu, c'est 1 session par semaine du coup le badminton, c'est 3 heures d'un coup, c'est bien, mais c'est peut-être pas assez» tu vois?
Ouais. Mmh mh. Ouais. OK, alors moi tout de suite, là, hem, quand tu me poses cette question, je pense tout de suite à 2 choses. La 1re c'est la natation, heu, parce que la natation, tu sais, tu es dans l'eau donc déjà tu as pas le poids de ton corps, hein, qui va venir, heu, perturber un peu tes efforts et c'est clairement quelle que soit la na la nage que tu vas choisir, bah, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de t'étendre
Ouais. D'accord. C'est vrai. Tu as raison. C'est vrai, tu as raison, effectivement.
donc ça, ça peut peut-être faire vraiment du bien, heu, tu vois à ton dos puis aussi à ton moral, hein, parce que bah c'est une activité vraiment douce.
Ouais.
Voilà. Alors après, je je sais pas si, toi, tu as une piscine près de chez toi ou si c'est, voilà, une activité qui peut te te plaire parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas forcément aller l'hiver à la piscine, tu vois, des choses comme ça. Mais, heu, mais enfin je pense que, d'un point de vue vraiment, heu, étirement du dos, c'est probablement, heu, une des meilleures activités possibles. Et puis, ouais et puis la 2° à laquelle je pense, alors, heu, voilà, c'est un sport, heu, peut-être plus doux, hein, c'est le Pilates.
Clair. C'est sûr, carrément. Ouais.
Je sais pas si contre alors, le Pilates, en fait, c'est quelque chose qui ressemble un peu c'est un mélange entre, si tu veux du yoga et heu, un peu des exercices de tre de stretching, tu vois? Heu, comme tu peux faire un petit peu une de musculation pour tes abdos et cetera. Donc, c'est vraiment un mélange des 2 et heu, en général c'est très intéressant parce que ça vient, heu, muscler, mais très en douceur, tous les muscles de ton corps, tu vois? Il y en a pas un qui est ciblé, heu, particulièrement. C'est vraiment dans tous les sens et tu fais pas mal d'étirements. Donc, peut-être aussi que ça peut être une activité, heu, qui peut te qui peut te plaire.
Heu, c'est quoi? Je connais pas. OK. D'accord. Ah bah, complètement. C'est vrai que je connaissais même pas. Du coup, en vrai, je pense que que je vais me le noter et au moins, je vais regarder après, heu, ce que ça peut être. Effectivement, il y a peut-être des exercices qui existent, heu-heu, sur YouTube, peut-être? Heu, je sais pas si ouais. OK.
Mmh mh. Sûrement, oui oui. Tu tu trouves, heu, alors, après, tu peux en faire peut-être dans un club ou une assos, heu, à côté de chez toi. Mais il y a aussi, tu sais, ouais, tu peux aussi trouver des, heu, comment dire, des cours, heu, en vidéo. Tu sais, tu suis, heu, un représentant du Pilates que tu apprécies particulièrement et puis, après, il y a des vidéos qui sortent, heu, tous les jours ou tous les 2 jours. Donc là, tu peux le faire même à la maison, tu vois, tranquille, heu, quand tu tu as un moment. Ouais.
D'accord, je vais me renseigner, ouais. Ouais. Bah, ouais, complètement. OK, trop bien. Bah, en vrai, je pense que je vais vraiment me mettre à à faire ça, en fait. Enfin, je vais me renseigner, tu vois, pour, heu, pour faire un peu, au moins une, heu, introduction au Pilates pour voir un peu si ça peut me plaire et et effectivement, si ça pourrait être adapté par rapport à mon dos. Mais de ce que tu dis, en tout cas, ça donne envie. Je pense que je préférerais ça, du coup, plutôt que la natation parce que, <chuckles> le petit problème que j'ai, c'est que je ne sais pas nager. Donc, je t'avoue que c'est un peu difficile. <chuckles> J'ai pas trop envie d'avoir la honte, tu sais, heu, à nager comme un chien dans un bassin, du coup, tu vois? Heu, du coup, ouais, c'est pas trop
Ouais! Ouais. Ah. OK. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, non. Ouais, heu, t est-ce que tu aimes l'eau ou pas malgré tout?
Pas vraiment, pour le coup, tu vois?
Pas vraiment, OK, parce que ouais, sinon, j'allais, heu, j'allais te proposer autre chose. Mais si tu es pas spécialement, heu, tu vois, fan d'eau et tout ça, heu, c'est c'est peut-être pas l'activité qui te qui te conviendra.
Ah ouais? En fait, ça va dépendre si je dois mettre ma tête dans l'eau, oui, c'est compliqué, si je dois pas mé mettre ma tête dans l'eau, ça va. Ah donc, il y a peut être moyen, alors?
Non, il y a pas de tête dans l'eau. C ouais, c'est l'aquagym, heu, tu sais, l'aquagym, tu as de l'eau, en gros, jusqu'à la poitrine. Donc, tu es pas, heu, tu es pas du tout la tête dans l'eau et c'est pas, heu-heu, comment dire? Stressant parce que tu as pas l'in enfin, tu as pied, quoi.
Ah d'accord. Ouais. D'accord. D'accord oui, bah justement, c'est ce qu'il me faudrait, je pense, heu, dans ces cas-là, de l'aquagym. OK, tu penses que genre, heu, ça se fait un peu partout ça dans les piscines?
Ouais. Et Ouais, ouais, ouais en général dans les piscines même les piscines municipales, hein, tu as souvent des créneaux d'aquagym alors après avec différents thèmes. Heu, tu en as vraiment, tu en as spécialisés pour le dos d'ailleurs, hein. Mais après ça peut être, heu, vraiment pour te muscler ça peut être pour plein de choses mais je sais qu'il y a des, heu, il y a des cours d'aquagym spécialisés justement pour les étirements et le dos. Donc renseigne-toi autour de chez toi, si tu as des piscines, ça peut être sympa.
D'accord. OK. Ah bah complètement, ouais, il y en a quelques-unes, donc ça peut être sympa, j'avoue et bah OK, je vais me renseigner du coup dans ces cas-là. Beh, en tout cas, franchement, je te remercie pour tous tes conseils. Ça m'a vraiment fait du bien, tu sais, pour en parler avec toi parce que c'est quelque chose que je dis pas vraiment, heu, en général autour de moi, tu vois, par rapport à ma double scoliose. Je pense qu'un jour, j'aimerais quand même bien me faire opérer, tu vois pour, heu, vraiment pas remettre bien droit <clears throat> bien droit mon dos pardon et heu, bah on m'a dit que je gagnerais peut-être, heu, 2-3 centimètres <chuckles> en plus, tu vois? Donc je me dis: «Bon vas-y je pourrais faire 1 m 83 là ça pourrait être bien». Heu, <chuckles> du coup, tu vois, heu, en vrai, heu, je pense que ouais, genre, heu, en attendant, pour vraiment bien re-muscler mon dos aussi parce que c'est ce qu'il faut, je vais mettre en en place tes conseils et heu, je vais me renseigner en tout cas pour le Pilates et voir aussi pour l'aquagym, heu, s'il y en a, heu, pas loin de chez moi, quoi.
Mmh mh. Ouais bien sûr. Mmh mh. Ouais. <chuckles> Ouais. Mmh. Ouais, ouais, bah écoute, heu et en fait, c'est intéressant, tu vois ce que tu dis parce que tu parles d'opération et en fait, on peut jamais faire une opération sur, heu, un membre qui n'est pas musclé. Donc heu, ça peut être vraiment une 1re étape effectivement en vue de cette opération, tu vois, heu, ça peut être vraiment pas mal de commencer, heu, 1 de ces activités voire les 2 hein si tu as la possibilité, heu, je pense que dej déjà ça te fera du bien, heu, ça peut te faire rencontrer du monde, en plus, si tu es en ce moment dans une période un peu, heu, voilà de chômage où tu vois pas grand monde donc ça peut vraiment être, heu, tu vois, heu, multi bénéfices, on va dire.
Oui. Bien sûr. Carrément. Tellement raison. Ouais exactement, bah c'est pour ça du coup franchement merci à toi pour tes conseils, enfin je les ai trouvés très pertinents et tu vois, on sent quand même que, heu, vraiment tu m'écoutes et que t'entends un peu, heu, ce que je ressens au fond de moi donc ouais merci beaucoup pour ça, ça m'a vraiment aidé.
Bah avec très grand plaisir et puis bah écoute je te souhaite de trouver l'activité ou les activités, hein, qui, heu, vont te plaire et puis bah de de faire en sorte, heu, que ça aille mieux et surtout que tu n'aies plus de douleur, ça c'est le plus important.
Merci.